Mhm, eh, para sakin naman po makakaapekto siya sa kalusugan, oo. Pero kung pipiliin mo yung kinakain mo di ba, kung kakain ka rin naman he ng mga healthy foods. So, tapos sasabayan mo pa ng ehersisyo, di ba. Sinabi lang naman walang katapusan na pagkain, eh, hindi naman sinabi na yun na lang yung gagawin mo sa buong araw mo kakain ka nalang, di ba. Pwede mo naman, um, bigyan ng oras yung ibang, um, gawain tapos kakain ka tapos mag-eehersi e mag-exercise ka, di ba. So, pwede rin.
Mm. Tama, mm. <clicks tongue> <clicks tongue> Mm. Oo, kumbaga kasi hindi naman dito talaga specific na ano. Saka parang ano siya, eh, pwede namang walang kataposang pagkain, pero pagkain, eh, hindi naman yung kumakain. Kumbaga <chuckles> di ba nandiyan na, nasa paligid mo lang ikaw na yung bahalang mag-control.
Mhm. Mm, nasab o mm, libre mo nang makukuha.
Mm.